E alguns trabalhavam; as irmãs mais velhas trabalhavam. Foi os homens, por mais uma mais um azar, que os homens eram todos os últimos 2 filhos eram os homens, os mais novos. Então não tinha homem que trabalhava. <chuckles> Quem trabalhava eram as mulheres e a minha avó
Ah, o restante era são eram mulheres.
trabalhava numa sapataria.
Uhum.
E todas as irmãs mais velhas completavam 18 anos e ia para essa sapataria também. E isso foi a base da criação
Uhum.
da minha mãe. Já o meu pai não, meu pai meu pai
Sim. Muito sofrido, né, talvez por i ela tenha aí, né, desenvolvido essa agressividade, essa falta de controle, né.
tem. É. Ela pede a